Não, a militar é a crossfit.
Ah tá ah tá. O que é a calistenia então?
Cheia Você trabalha com o teu peso.
Ah certo.
Você usa o teu próprio peso pra tudo é maravilhosa porque eu gosto muito do yoga
Hum. Tá, aham.
que também as pessoas falam que não é um exercício. É verdade, mas o yoga trabalha muito, trabalha força, trabalha a mente. É um eu adoro. Se você pudesse.
É. Sim. É, eu fiz yoga aí acho muito bom porque você fica super alongada né?
Sim, você estira muito e você trabalha com o teu peso também. E a ca e a calistenia é mais ou menos parecida. Você trabalha com o teu peso e em classes com outras pessoas.
Uhum. É, é verdade. Tá. Ah, que bacana. Então você se encontrou ali, em vez de você fazer sozinha, você acha que que todo mundo fazendo com você te motiva, te inspira e aí você vai de boa.
Uhum. Muito, e tem gente de toda a idade. Tem uma sen assim, eu eu já eu tô na meia, tô naquele assim, na meia-idade mas tem gente assim maior que assim, mais velha que eu. Aí eu falo: “Olha que bacana”, sabe? Ela é até mais forte.
Ah. E que bacana. Tá. Certo. E aí? É, então isso acaba te inspirando até ir fazer, né? Porque às vezes a gente vai a gente vai não sei você, mas quando eu vou na academia, são tantas meninas novas fazendo, né? Que você fala: “Nossa, por que eu tô aqui, né? O que que eu tô fazendo aqui?”. Você se sente assim também?
Sim. Hum.